Anladım. Yani o zaman lezzet açısından diğer her şeyin önüne geçti sanırım.
Eee, evet, yani belki, hani, si bu yolculuğun, bu seyahatin de mu eee, her seyahatin kendine özel eee, şeyi de oluyor tabii ki. Hani, ta eee, duyusal olarak, tat duyunu da etkileyen, eee, bir anısı muhakkak oluyor. Ama, eee, bu seyahatte hakikaten bu kaz bacağı benim için bayağı böyle üst seviyelere çıkmıştı. Diğer birçok seyahatimdeki yediğim, eee, yemeklerin yanı sıra.
Hı hı. Anladım. <chuckles>

Yolculuk yapmayı seviyor musun? Yani, sık sık seyahat eder misin?
Imm, çok severim. Eee, yani, çok sık yapamasam da hani şartlar, imkânlar doğrultusunda, ııı, evet, yani yılda en azından 3-4'ten fazla yaptığım olabiliyor.
Yani, farklı ülkelere o zaman daha çok sanırım. 3-4 kere.
Eee, aslında şöyle: Eee, eskiden daha farklı ülkelerdi ama bir süredir, ııı, bir belgesel çekiyorum. Iıı, o nedenle de yaşadığım ülkede, eee, dolaşıyorum o belgeselin konusu itibariyle.
A!